Com certeza. É, assim, é super natural que numa situação dessa ninguém falaria. Imagina, eu vou acordar com assim: "Cara, sonhei com meu ex. Cara, sonhei com meu ex de novo". O cara vai falar: "Pô, que isso? O que tá acontecendo?". Não dá, né. Tem certas coisas que tem, ali, aquele limite do do aceitável, né. Mas, como aconteceu isso, eh, e você senti você, né, falou e tudo mais. Então, é assim, essa conversa nesse momento se faz super necessária
É. <laughs> Não podemos fazer isso de jeito nenhum. É. É. Super necessária. Concordo com você. É, eu acho
né? Pra pra passar uma tranquilidade pra ele também, né?
Exato. E, é uma forma de eu me comunicar com clareza, como eu te falei, de uma forma respeitosa. E pra que ele entenda que quando isso aconteça, né, qua quando acontecer espero que não aconteça mais que eu não tô querendo ofendê-lo, né. Que é realmente uma coisa do costume, né. Porque o nosso cérebro costuma imagina, né, até, que eu vá me desvencilhando dele, isso leva um processo.
Claro! Então, exatamente. Você falou que terminou há 1 ano. Há quanto tempo você tá com esse seu novo companheiro?
Eu tô com ele há 6 meses.
Então, a gente tá falando de 20 anos pra 6 meses. Entendeu? Então, assim, eh, é até bom que se você chegar a ter essa conversa com ele, pode ser uma situação na qual ele fique mais confortável e te conheça um pouco melhor. Porque, assim, 6 meses, vocês não se conhecem ainda da maneira como você, por exemplo, conhecia o seu ex-marido, né?
É. <chuckles> É muito pouco. Com certe Não. Exato! Imagina, não não tem como conhecer alguém em 6 meses, né.
Então não tem nem como. Exa em 6 meses. Exatamente. Então, assim, isso vai demonstrar pra ele, de repente, o quanto você não se não se incomoda em se pôr vulnerável, quando é para o bem da relação, sabe. Então, assim, porque é uma situação de alta vulnerabilidade, né.
Isso! Porque, na verdade Sim. E, porque na verdade, esse meu atual companheiro, ele na v ele tem feito tudo que eu buscava no a no meu antigo companheiro. Então, tá sendo uma relação muito complementar, muito boa, muito em paz, muito sabe aquela relação leve? Boa de se viver? Então, era tudo o que eu buscava. Não tem sentido, né, eu eu continuar pensando no meu ex, sendo que eu tô ação sim que eu queria. Então, eu sei que é uma coisa realmente do meu cérebro e que eu preciso começar a trabalhar esse inconsciente e tentar fazer que esse inconsciente não apareça tanto no no sonho, <chuckles> pra não incomo quem tá comigo. E é muito desagradável, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.